แต่เอาจริง ๆ โซเชียลมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะคะ เอาจริง ๆ แล้วเนาะ เพราะว่ามันข้อดีมันก็มี ดังนั้นน่ะ เขาถึงใช้คำว่าบาลันซ์ สร้างสมดุลดีกว่า เพราะว่ามันอาจจะว่า โซเชียล มันก็มีข้อดีค่อนข้างเยอะ ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธี แล้วก็ พอดี ใคร พอเหมาะพอสมแล้วกันเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะจริง ๆ คิดว่า คุณเองก็น่าจะเห็นประโยชน์ของการใช้โซเชียลอยู่เหมือนกัน คุณถึงแบบโหลดกลับมา อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ?
อา อืม ครับ อืม จริงเลย อา มี มีนะครับ ก็คือ เอ่อ ด้วยความที่เพื่อน ๆ เรา ก็แบบว่าอยู่ในเฟซบุ๊ก ในไอจีเยอะอะนะครับ เพราะว่าเพื่อนบางคนไม่ได้เจอกัน แต่ว่าเป็นเพื่อนในนั้นเนี่ย บางทีเราก็ตามฟอลโลว์กัน กดอะไรกัน เราก็มองว่า เอ๊ะ ถ้าเราลบไปหมดเลย มันจะเป็นการตัดขาดเพื่อนไปเลยหรือเปล่าล่ะ อย่างเงี้ยเนาะ เราก็เลยโหลดกลับมา แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับ อย่างที่คุณบอกเลยว่า เดี๋ยวเนี้ยโซเชียลเขาก็มีประโยชน์ใช่ไหม? อย่างเช่น ในเรื่องของ เอ่อ มีการขายของเนาะ ที่แบบว่าราคาถูกด้วย แล้วก็ถ้าเราซื้อช่วงโพรโมชัน หรือเราทันโพรโมชันก็เรียกได้ว่า มันก็ช่วยให้เราเนี่ย เหมือนประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณหนึ่งเหมือนกัน อันเนี้ย เราก็มองว่าถือว่าเป็นประโยชน์นะครับ แต่ว่ามันก็ต้องระวังไง คือว่าแค่ อะ อาจจะคอนเทนต์เนี้ย เราดูรู้สึกมีประโยชน์ ใช่ไหมครับ? แค่เราปัดทีเดียวอะ บางทีอาจจะไปเจอคอนเทนต์ที่ เรียกว่า ไม่มีประโยชน์อะเนาะ เรียกว่าคอนเทนต์ขยะก็ได้ อย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องระวังมาก ๆ เลย ในการใช้ การระวังเนี่ย ก็คือเหมือนแบบ เราอะจะต้องรู้ตัวเองตลอดเลยนะครับ ไม่ใช่ว่า เออ ปัด ๆ ไปแล้ว แบบเจอคอนเทนต์ไม่ดี เจอคอนเทนต์ขยะ แล้วรู้สึก เอนจอย ก็เผลอ แช่อยู่ตรงนั้นนานแบบเนี้ยครับ อันนี้ก็จะไม่ค่อยดีแล้ว อืม
หือ อ๋อ ๆ อืม อือฮึ ค่ะ อา อือฮึ แต่อันนี้ก็เห็นด้วยกับคุณเลยนะคะ เพราะว่าบอกตรง ๆ ว่า โซเชียลอะ มัน เราคัดกรองค่อนข้างยากอะ มันจะต้องใช้วิจารณญาณ ในการแบบคัดกรองด้วยตัวเอง ค่อนข้างเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันไม่มีใครมานั่งบอกเราว่า อันนี้เรื่องจริง อันนี้เรื่องโกหก อันนี้เรื่องหลอกลวง อะไรอย่างเงี้ย เราต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองค่อนข้างเยอะ แต่ประโยชน์ มันก็เยอะเหมือนกัน เพราะอย่างที่คุณบอกเนี่ยว่า เรื่องของการช็อปปิงเอง ได้ของราคาที่ถูกลงเอง หรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือ อย่างตอนเนี้ยคือแบบสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เรามีเรื่องของ ภาคใต้ เราก็มีคนแบบขอความช่วยเหลือกันทางโซเชียล ก็ถึงจะมีคนเข้าไปช่วยได้อย่างงี้ใช่ไหมคะ? ดังนั้นน่ะ มันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วย แล้วอย่างเงี้ย คุณน่ะยังว่ายน้ำอยู่ด้วยไหมคะ ต พอเรากลับ โหลดโซเชียลกลับมาแล้วเนี่ยค่ะ?
จริง ใช่เลย อา ใช่ จริงมาก ๆ เลยครับ ประโยชน์เยอะ อา ครับ อ๋อ น้ำท่วม อืม อา ใช่